Çok doğru söyledin aslında, yani, eee, gerçekten öyle. Çünkü, eee, sonuçta sonu sonuca odaklanmak gerekiyor. Evet, belki yaşadığın eski yeri özleyebilirsin, eee, önceki alışkanlıkların ya da bil ö önce yaşadığın ya önceki yaşadığın yerde bir bilin bilinebilirlik vardı ama şu an bu bilinmezliğin içerisinde, aslında o bilinebilirliği tekrardan, emm, elde etmeye çalışmaya odaklanmalısın. Yani, sen bu kararı verdin, evet oradasın ve bunu kabul ederek sürece bu şekilde, eee, bakarsan eğer ben bütün yolların hepsinin daha böyle açılabilir ve daha kolaylaştırılabilir düşünüyorum olacağını düşünüyorum.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlik kesinlikle haklısın, yani, burada dediğim gibi, yani kendim, eee, biraz öz eleştiri yapıp, hani, eee, kabul edip önüme bakmam lazım ve belki de hani 3-4 aylık bir plana şu anda gerek yok ya. Zaman. Belki de, hani hâlâ, eee, zaman, yani, suya akıt, eee, görürsün gibi, yani, biraz beklemek lazım. Çok teşekkür ederim ya. Çok
Evet, evet, yani, gerçekten, böyle, zamanla olacak bazı şeyler. Sen de kendini zamana bırakarak daha güzel sonuçlar alabilirsin diye düşünüyorum. Umarım gerçekten yararlı olmuştur.
Evet. Çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak güzeldi. Hoşça kal, görüşürüz.

Haklısın, gerçekten haklısın, yani, öncelikle, eee, şunu söyleyeyim, gerçekten bu bu şekilde hissetmen çok doğal ve çok normal ve ç gerçekten çok haklısın. Çünkü yeni bir ülkeye gitmişsin, gelecekte ne olacağını bilmiyorsun, kendi ana ülkende olsan birazcık daha bir şeyleri kestirebilirsin ama kestiremiyorsun, yani, bunları hissetmenden çok gerçekten, eee, haklısın ve çok doğr normal ve doğal bir süreç bu. Emm, peki, yani, böyle hayatında ıp t danışabileceğin, bir akıl alabileceğin, eee, başka hiç arkadaşın var mı?
Evet. Ya, şöyle söyleyeyim, tabii Türkiye'den, hani, burada da arkadaş edindim, mesela, burada da çevrem var. Eee, hani, Türkiye'de de iletişim hâlindeyim, yani, hani, onlarla da konuşuyorum, mesela, aynı durumu ama tabii, hani, dönüp dolaşıp kendime geldiğim zaman sonuçta, hani, eee, kendi hayatım ve kendi düzenim ya, o düzeni oturtturamadığım zaman belki de yapı gereği de biliyor musun a biraz daha, hani, eee, titiz olabilirim. Eee, çünkü, hani, hep böyle planlı programlı bir insandım ve o plan programım bozul bozulmazdı yani. Hani, dediğim gibi bozulacağı zaman bilirdim e başka bir şey yapacağımı, eee, ve o yüzden, hani, böyle düşmezdim, yani, motive olarak e yorulmazdım ama bir anda burada, hani, eee, istediğim gibi belki de rayında gitmediği zaman çünkü çoğu şey burada, hani, eee, alışılmışın dışında. Yani tamam, her şey çok iyi ama tabii ki eksileri de var. A belki o eksilerle, işte, bilmiyorum ya o eksiler beni belki belirsiz hâle daha çok getiriyor.
Çok güzel. Olabilir. Anlıyorum.